Iya iya iya iya. Eee, kayaknya aku paham sih, tapi juga nggak tahu, itu serangga apa gitu, maksudnya yang heeh, bener-bener nggak tahu itu serangga jenis apa gitu loh Kak maksudnya. Nah, kalau sekarang rumah Kakak masih di sana? Maksudnya, eee, kampung halamannya ya, jadi, eee, apakah kalau kalau
Iya, bentuk serangganya seperti apa gitu ya? Hmm, iya iya. Oh, kampung halamannya udah mhm mhm. Kampung halamannya udah nggak sih, udah nggak di desa lagi, gitu. Jadi kayak, setelah semuanya kerja tuh, bahkan orang tua aku ya, ibuku tuh pindah juga ke perkotaan gitu. Jadi, kayaknya momen-momen itu cukup sulit sih untuk diulang lagi gitu ya. <chuckles> Sekarang tuh, di perkotaan tuh, eee, kayak masih ada suara kodok, suara apa ya, eee, he serangga tadi, mungkin juga jangkrik gitu ya, atau mungkin kita ketemu kunang-kunang. Sekarang di perkotaan, paling ya kalo hujan, kita nemunya ada kebetulan di rumahku gitu ya, malah adanya banjir-banjir. <laughs> Beda suaranya, tapi kondisinya sama. <laughs>
Klop? Mhm. Yah. Pasti sih. Iya. Ya. <laughs> Bener bener bener bener, kalo di perkotaan mah heeh, bener. <laughs> kalo perkotaan, ketemunya banjir. Berarti ini nggak Kak, ada rasa-rasa kayak, duh kangen deh gitu? Kangen buat apa ya, eee, duduk di belakang rumah, lihat sawah, terus lihat, ya pokoknya suasana yang zaman dulu Kakak rasakan dan sekarang ternyata mungkin udah sulit banget gitu buat didapatkan. Kangen nggak Kak?
Betul. Hmm. Iya iya. Iya, sangat sih, sangat sangat. Dan tentu ya, pasti kangen banget ya, apalagi kan, eee, itu kegiatan yang memang sering aku lakukan gitu ya, di rumah. Dan, eee, rasanya tuh pengen ngulang itu lagi di ketika, eee aku mungkin udah tua, nanti pengen punya rumah atau situasi lingkungan tuh yang hampir mirip seperti itu gitu. Jadi memori-memori masa kecil tuh gak hilang gitu. <chuckles> Dan mungkin juga, dengan tinggal yang lebih dekat dengan alam, jadi lebih, eee, santai juga kali ya dari segi pemikiran, dari segi apa, perasaan juga gitu.
Oh gitu? Ah, iya iya. Akhirnya akhirnya alam ini juga, eee, ikut mempengaruhi cita-cita Kakak ya. Kayak tadi Kakak bilang, pengen punya, eee, rumah atau mungkin nanti, eee, pensiunnya di lokasi yang dekat sama alam gitu. Itu mau di tempat yang sekarang, apa mau balik lagi ke Jawa Barat Kak?
Betul, betul. <chuckles> Iya iya.

Iya, kayaknya sih, aku ada harapan tuh balik ke Jawa Barat lagi gitu. Eee, dan kalau bisa sih, mungkin yang dekat-dekat dengan, eee, tempat tinggalku dulu lah. Nggak walaupun nggak perlu persis banget gitu ya. Karena kan dulu juga dari segi bahasa, dari segi perilaku mungkin aku bisa lebih, eee, apa ya, mengenal ya. Jadi nggak perlu adaptasi lagi gitu ya. Jadi ya ya mungkin, apalagi aku memang rencananya kan, eee, punya apa ya, keinginan yang sama ketika udah tua e nanti gitu ya, aku rasa lebih nyaman apa ya, tinggal di tempat yang memang penuh, eee, ne apa ya, kenangan atau mungkin nostalgianya gitu.
Iya. Iya sih. Karena kan kalau misalnya Kakak balik ke tempat asal Kakak, itu kan kayak merasa itu kayak udah nggak asing gitulah, Kak, jadi ya
Iya. Mhm. Betul betul, nggak asing ya. Mhm.
itu sangat apa ya, sangat relate, sangat
Mhm. <chuckles>
akrab sama budaya sekitar, orang-orang sekitar, ba sekitar sama, ya mungkin ekosistem kota-kota sekitar. Jadi udah bukan hal yang baru, udah nggak pusing lagi, da pasti merasa lebih aman dan nyaman aja, gitu nggak sih, Kak?
Iya. Betul, mhm. Iya iya. Mhm. Betul betul betul. Tapi itu sih se karena mungkin dulu aku rumahnya dekat dengan alam gitu ya, entah itu persawahan atau mungkin kayak hutan gitu ya. Jadi pada akhirnya tuh sedikit, eee, aku sedikit membangun sedi eee, suasana itu di rumah. Kayak contohnya tuh, halaman aku tuh, aku cukup penuhi dengan, eee, tanaman-tanaman yang mungkin suatu waktu bisa mendatangkan, entah kupu-kupu atau mungkin, eee, kayak apa ya, hewan-hewan lainnya, kayak mungkin, eee, jangkrik atau kodok juga gitu. Jadi, mana tau suara-suara yang dulu pernah kudengar saat malam tuh, muncul lagi gitu. <laughs>
Iya. Wow. Ah. Wah, ini menarik banget, harusnya kita bisa ngobrol lebih lama nih, Kak. Tapi makasih banyak lho, Kak, buat waktunya, buat ngobrol-ngobrolnya, semoga kita bisa ketemu lagi ya.
<chuckles> Betul betul. Iya iya iya. Iya sa iya, sama-sama, sampai jumpa lagi, terima kasih juga ya.
Sampai jumpa.
Sampai jumpa.

Oh gitu? Oh malah unik ya? Jadi, eee, waktu ngelihat ngelihat petaninya, terus petaninya suka nyanyi ternyata pakai bahasa daerah, akhirnya Kakak paham gitu sama bahasa sana.
Iya. <laughs> Iya. Mhm. Iya jadi kan mhm dia nyanyi, terus biasanya tuh kalo di sekolah aku tanyain ke guru tuh, ini artinya apa, karena ada petani yang nyanyi gitu, aku kayak polos aja gitu nanya ke guru, nanti dijelasin sama guru, nah iya. Nah terus kalo malem-malem tuh, aku kadang juga nongkrong tuh di halaman, eee, di halaman belakang karena kadang ada suara, eee, kodok gitu ya terus juga jangkrik, eee, terus juga masih nemu yang namanya kunang-kunang banyak banget di halaman belakang aku gitu ya saat itu. Jadi kayak sering aku kumpulin di tangan tuh satu satu, jadi banyak di tangan, <chuckles> jadi nyala-nyala gitu. Enggak <chuckles> enggak, jadi kayak apa, seneng aja gitu saat dulu di desa kayaknya banyak banget, eee, apa ya, ya yang alam berikan tuh me apa ya, mempengaruhi kebahagiaan aku gitu. Bahkan kayak, eee, di akhir pekan gitu siang harinya terkadang aku sama temenku tuh kayak kita bawa, mmm, jaring ikan ya kayak yang buat di akuarium gitu atau di kolam, untuk nangkep belalang itu di di lembah lembahan gitu. <chuckles> Jadi sengaja, terus gak ada dilepasin aja gitu, cuman kayak banyak-banyak ge kayak lomba aja, iya betul seru-seruan. <chuckles>
Oh. <chuckles> Oh wow. Jadi, seperti ini ya masih Taruh toples gak Kak? <chuckles> Ya? Oh terus belalangnya diapain tuh setelah ditangkap? Oh buat seru-seruan aja? Oh, wah seru banget sih kalo sampe nangkepin belalang, terus nangkepin kunang-kunang, terus liat apa ya, lihat petani bajak sawah naik kerbau, kayaknya itu kayaknya itu, eee, pemandangan yang jarang banget bahkan hampir gak bisa kita dapatkan di kota besar ya menurutku, ya di kota aja kayak, aku nggak tahu kayaknya selama aku di kota juga hampir nggak pernah melihat kunang-kunang sih.
<chuckles> Ya. <chuckles> Betul, seru seru. <chuckles> Betul betul. Iya betul betul. Mhm. Ya, ya sulit kan ya gitu, mungkin, eee, ya itu tadi karena perkotaan mungkin udah banyak polusi atau apa gitu ya mungkin juga, eee, masalah tanamannya juga sedikit gitu ya di perkotaan, jadi su cukup sulit sih untuk me mencari kunang-kunang.
Iya iya betul.